Kak, jadi gini ya, Kak, ya, aku lagi cukup kebingungan Kak makanya aku mau cerita nih Kak mau curhat gitu, dan, eee, kalau bisa minta saran juga ya, Kak, ya, aku butuh saran juga nih Kak. Jadi gini Kak, mmm, aku itu, mmm, kesulitan untuk, konsisten menabung gitu loh Kak jadi, eee, permasalahannya tuh gini karena aku, belakangan ini ya kayak sebulan belakangan ini aku tuh kayak cukup di apa ya bukan ditegur juga sih kayak dikasih tau lah sama mama aku, mamaku kan paling ya deketlah ama aku kan jadi dia bilang, <tsk> eee, ya anak laki-laki aku juga sih berpikir harus punya inilah apa ke depannya kayak punya, <sucks teeth> tabungan yang lebihlah gitu untuk, bag heeh, laki-laki kan harus jadi safety net ya di di di keluarga juga jadi kayak, harus punya tabungan yang lebih apalagi aku juga mau punya mimpi ini Kak mau ya punya rumah gitu ya, ya paling deketnya dulu mungkin mobillah ya nyicil mobil jadi kayak, pengen nih konsisten menabung tapi di satu sisi aku itu orangnya konsumtif dan, cukup impulsif Kak dalam berbelanja apalagi kayak aku tuh suka juga dalam apa setiap tahun tuh kayak, eee, ke luar negeri karena itu salah satu hobi aku kan gitu sih Kak jadi aku bingung Kak iya.
Boleh banget, kenapa tuh? Oh, pasti pasti. Oke, wajar, mhm. Noer. Oh, gitu, oke, wah, oke, aku paham banget nih perasaan kamu gitu ya. Di satu sisi nih sebenernya, kamu udah niat nih untuk menabung gitu ya dan itu bagus banget nih. Tetapi di sisi lain juga, kamu menghabiskan uang sebenernya impulsif untuk, mmm, healing juga gitu ya untuk ke luar negeri dan lain-lain, oke, aku paham banget nih. Nah, tapi, mmm, aku mau nanya nih kira-kira boleh nggak? Oke, jadi, mmm, selain dari, eee, pengeluaran impulsif untuk ke luar negeri gitu ya, apakah kira-kira ada pengeluaran lain gitu yang tidak terduga atau, mmm, nggak ada nih?
Iya. Boleh boleh, boleh boleh. Iya. Oke, sangat ada Kak jadi memang aku itu iya, buka luar negeri masih bisa dibilang, eee, hal yang kayak, eee, mungkin setahun sekali ya jadi kayak masih enggak terlalu tapi kalau konsumtif dan impulsif aku itu, cukup sering Kak malah Kak jadi memang itu yang bikin aku kesulitan konsisten menabung. Jadi kayak misalkan, eee, aku lagi suka sesuatu gitu ya, eee, itu tuh pasti langsung, eee, belanjanya tuh ini gitu apa ya, eee, <tsk> laper matalah membabi buta iya, contoh aku lagi lagi hobi olahraga padel Kak belakangan ini ya 6 bulan belakangan ini nah itu tuh segala pernak-pernik perintilan-perintilannya si padel ini pasti aku beli Kak gitu. Jadi kayak, segala macem sampai kayak, iya apa ya he eee, bukan hanya raket dan sepatu gitu ya itu kan biar mungkin kayak outfit-nya terus kayak, eee
Bener. Langsung dibeli gitu, iya, paham. Bener bener.
Grip raketnya segala macam gitu, headband, eee, handband dan segala macam itu tuh aku beliin semua, Kak, gitu loh. Itu sih contohnya.
Oke, paham. Oke, wah.
Baru satu contoh gitu, iya makanya kayak itulah yang membuat aku kayaknya sulit gitu loh, Kak, menabung s konsisten, mhm.
Untuk menabung? Iya. Oke, aku paham banget nih dan kalau boleh tahu nih, penghasilan kamu, mmm, apakah itu stabil atau sebenarnya fluktuatif nih?
Mmm, fluktuatif, Kak. Jadi memang enggak enggak selalu ini ya, apa, enggak stagnan gitu, nggak nggak stabil karena memang jujur aku kan, eee, udah enggak kantoran atau karir ya, Kak. Jadi aku freelance. Jadi memang pendapatan bisa banyak bisa, eee, kurang gitu. Nah, itu yang membuat juga mungkin kesulitan konsisten juga itu ya salah sa dan ketika banyak langsung, kayaknya pegang duit banyak pengen menabung gitu kan, eh, apa ya, sorry pengen belanja, tapi ketika duitnya rada kurang pendapatannya, pengennya ya rada hemat-hemat gitu. Seperti itu sih, Kak.
Oh, gitu. Oke. Benar. Oke. Wah, oke, aku paham banget nih dan kalau boleh tahu nih, kamu sendiri udah punya nominal tabungan ideal enggak sih yang akan kamu tetapkan nih tiap bulannya? Atau sebenarnya kamu sendiri masih bebas-bebas aja nih? Boleh nabung, boleh enggak?
Iya. Kalau boleh nabung boleh enggak, sebenarnya aku udah mulai disiplin untuk harus nabung, tapi memang enggak konsisten dalam hal jumlahnya, Kak, gitu. Jumlahnya itu iya, jumlahnya memang belum menentu ya. Iya makanya itu yang bukan, eee, konsisten tuh di angkanya gitu, eh, tidak konsisten tuh di angkanya, tapi ketika bilang, eee, "Konsisten enggak nabung ada per bulan?" Ada sih aku sisihkan, Kak, ca tapi ya itu enggak enggak enggak hasil, apa nama, angkanya tuh enggak pasti gitu, bisa fluktuatif.
Oh, gitu, oke. Oke, aku paham banget nih. Dan kalau misalnya nih, e kan sebenernya aku mau apresiasi kamu banget nih, sebenernya udah mulai, setidaknya mencoba menabung gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, lebih mudah gitu ya, biasanya untuk menabung itu di awal bulan atau di akhir bulan nih?
Iya, Kak. Iya. Aku sih lebih di awal bulan ya, karena lebih, <smacks lips> apa ya, megang uangnya juga masih pas lagi banyak gitu ya, lagi berusaha untuk seperti itu sih, kayak lebih biar disiplin gitu wae walaupun tetap susah ada ada tetap konsumtif ya, aku gitu, terdistraksi lah ujung-ujungnya. Cuman, eee, mencobanya sih di awal bulan sih, biasa aku udah, eee, udah biasa awal bulan sih, akhir bulan, nggak sih, Kak, mmm.
Bener banget. Oke, oke, aku paham banget nih. Nah, dari cerita kamu nih, aku ada beberapa saran nih yang mungkin bisa aku kasih ke kamu, kira-kira kamu tertarik nggak? Nah. Oke, jadi, mmm, sebenernya nih, untuk, mmm, awalnya bagus banget nih kalau kamu udah menabung di awal bulan gitu ya. Karena bener kata kamu, kalau misalnya, mmm, kamu itu nabung di saat kamu lagi megang duit yang banyak gitu ya, nah nah, tapi, eee, bisa banget nih kalau misalnya begitu gajian gitu ya, di saat kamu megang duit banyak, itu langsung aja disisihkan, mungkin 10 sampai 20 persen aja, jangan langsung gede gitu, nggak harus gede. Jadi setidaknya sisihin dulu, ada duit dulu yang diamanin, terus belanjanya belakangan gitu, karena itu pasti lebih efektif gitu. Menurut kamu gimana?
Boleh Kak, boleh boleh Kak, apa tuh Kak? Heeh, betul, mhm. Oke. Mhm. Oke. Eee, bisa aku coba dan pertimbangkan sih, Kak. Karena memang aku belum pernah mencoba, eee, hal seperti itu. Karena aku tip tiap kali memang nggak ada, eee, penyisihan yang jelas dan juga, ya balik lagi ya, karena sifat konsumtif aku itu. Jadi kayak, eee, suka-suka gitu lah Kak, kalau memang lagi ini, ya udah gitu, apa, belanja terus gitu, nggak ada nggak ada nggak ada disiplinnya sih, Kak, memang aku, gitu ya.
Oh, gitu, oke. Nah, oke. Nah, mungkin nih, kamu bisa coba nih untuk, eee, menabung dengan angka yang kecil-kecil aja, tapi konsisten. Nah, misalnya, karena biasanya gini, banyak banget orang itu gagal gitu ya, karena targetnya itu terlalu besar tiap bulannya. Jadi, misal daripada Rp1.000.000 gitu, anggap ya, tiap bulan, mending kayak setidaknya, m eee, Rp100.000, Rp200.000, Rp250.000 gitu per bulan. Yang penting masuk dulu nih setiap bulannya, sedikit demi sedikit tapi konsisten.
Oke, mmm, iya iya. Iya. Oke. Hmm, ya ya ya, yang penting konsisten ya nggak papa mulai, eee, mungkin lebih ke arah itu realistis berarti ya, lebih realistis ta e ininya, apa, targetnya, cuman pasti konsisten gitu ya, Kak, ya, oke oke.
Tepat banget. Tepat banget. Nah dan coba deh, gimana kalau kamu bikin yang namanya tubung tabungan otomatis. Jadi, mmm, kalau misalnya punya m-banking gitu ya. Nah itu kan bisa banget tuh, yang namanya autodebit ke rekening lain setiap tanggal tertentu. Nah, biar, eee, kamu itu nggak tergoda untuk ngebatalin. Jadi karena langsung diambil duit kamu, gitu. Nah hmm.
Mhm. Oke. Oh. Iya, ya ya ya, aku sih iya, belum pe sempet juga tuh Kak kalau men apa ya, seperti autodebit gitu, aku belum sih. Cuman memang aku sekarang punya 2 rekening, eee, yang notabene sih memang aku pake buat satu keperluan sehari-hari, yang kedua buat ini, aku masih nyampur gitu sih Kak dan lain-lain, intinya Kak. Jadi si tabungan ini tuh yang satu ini buat kayak, ya udah semua deh tuh, hobi, ya buat apa, buat jalan-jalan, buat keperluan darurat, apa, nah itu di di sana semua gitu. Sisa tabungan itu, gitu ya.
Oke, paham. Oh, gitu. Nah, itu sebenarnya, udah bagus banget tuh. Jadi, mmm, alangkah baiknya benar ya. Kalau misalnya kamu itu misahin rekening keuangan. Jadi, mmm, anggaplah ada 3 rekening gitu ya, me mungkin rekening pokok itu tempat gaji-gaji kamu masuk gitu ya. Nah, ada juga nih yang namanya rekening tabungan. Di situ kamu bisa tuh, eee, memasukkan duit-duit tabungan kamu. Nah, dan satu lagi seperti yang kamu bilang seperti rekening dan lain-lain gitu ya, jadi rekening jajan jadi dengan pisah uang, pisah, mmm, rekening-rekening itu hmm, kamu jadi lebih tertata gitu pengeluarannya.
Iya. Mmm, ya. Ya. Rekening? Iya. Iya sih, benar Kak. Aku mau nanya sesuatu deh Kak, Jadi tiba-tiba ingat. Eee, sar eee, minta saran sih Kak, ini aku lagi dalam beberapa minggu depan ada wacana aku mau, e arisan gitu sama teman-teman aku. Nah, kalau arisan itu kan berarti kan, eee, belajar untuk menabung juga sebenarnya kan. Sebulan misalkan Rp1.000.000 gitu kan ya, nanti kalau deal deal-nya Rp1.000.000 gitu anggaplah. Nah, setelah 12 bulan misalkan aku main ber-12 dapet 12.000.000 gitu kan Kak. Nah, cuman satu sisi kalau aku dapet uang sebanyak itu, aku takut bukan buat menabung, dan malah jadi, eee, <tsk> konsumtif nih, karena dapet uang banyak gitu, malah jadi impulsif aku muncul nih. Itu gimana ya, Kak, ya?
Boleh. Benar. Tepat. Oh, iya dan itu wajar banget ya sebenarnya ya. Apalagi kan, eee, kamu udah mengorbankan Rp1.000.000 per bulan Rp1.000.000 per bulan gitu ya dan wajar banget nih kalau misalnya di akhir tahun kamu dapet Rp12.000.000, wajar kalau misalnya langsung impulsif gitu ya. Nah, bisa banget nih, mmm, kalau misalnya kamu mendapatkan Rp12.000.000 itu langsung aja disisihin. Jadi emang langsung dikuatin dari mindset sendiri gitu ya. Mungkin bisa banget kalau misalnya akhir tahun kan pengen ada have fun have fun-nya juga, pengeluaran ekstra gitu ya. Nah, bisa banget nih mungkin, mmm, eee, 10 sampai 20%-nya gitu ya atau mungkin kamu mau teges 30% itu langsung kamu masukin, iya langsung disisihin di awalnya dan sisanya bisa kamu gunain gitu, karena itu memang uang yang kamu gunain untuk happy-happy-lah gitu.
Iya. Iya. Betul, iya. Mmm. Oke oke. Langsung sisihin ya? Oh, ya ya ya ya. Oke oke. Oke. Waduh terima kasih banget ya, Kak ya. Aku udah dikasih saran finansial, saran, eee, ini juga gitu yang bermanfaat banget nih buat aku nih nanti. Semoga aku bisa, eee, praktekin dan bisa, apa ya, konsisten nih, Kak, menabung, Kak, dan juga udah mendengarkan cerita aku, Kak, curhat aku. Udah lebih lega nih, Kak, aku. Makasih banget, Kak.
Wah. Iya, sama-sama. Semoga dengan saran aku ini kamu jadi lebih konsisten yah untuk menabung setiap bulannya. Sampai jumpa lagi.
Oke deh. Sampai jumpa, Kak.